Pasok sa budget dahil malaking serving at malasa, masarap 'di ba? 'Yun na, okey na 'yun. Masarap, ma malaki 'yung serving nila at 'yung budget, 'yung presyo m saktong-sakto lang, okey na, oo. Simple lang, oo, wala ng mga kung ano-anong <sniffs> basta 'yun na, 'yun na 'yong parang standard lahat ng ka karamihan siguro. Value sa pera, 'yong yong pagkain, quality siyempre mainit, bagong luto, at 'yong serving niya, ah, importante may medyo marami-rami. Lek Palagay ko ikaw, gano'n ka din, eh.
Tama. Oo. <chuckles> Tama. Tama po. Hmm. Hmm. Oo. Kumpleto. Tama, walang Hmm. Hmm, tama. Mm. Tama. Hmm. Ayun. Mm. Hmm, tama, mm. Opo, kontento na kami sa ganiyan, medyo minsan, 'yun nga lang lumiliit 'yung kanin or lumiliit 'yung 'yung 'yung tawag dito, 'yung manok dati
<chuckles> Hmm, oo, ah. Ah, eto maganda tatanungin kita. Nagre-request "ma'am, ah, miss puwede ba 'yung pwede bang big part?"
<chuckles> 5, oh, a Oo. Ay, gumaganon po ba kayo? Puwede po ba 'yon?
'Di ba? Oo, pwe puwede 'yun. 'Di ba binigyan ka ng pakpak, 'di ba, pakpak 'yan, liit 'yan, eh. Oh, eh, "ma'am, ah, madam, ma'am baka pwedeng pare" o kaya during nag-o-order ko pa lang, "Puwede ano, pa-request sa big part, ah." Puwede 'yun, puwede mo sabihin, oo, ibibigay sa medyo bandang hita. Hindi, puwede 'yun, puwede kang mag-demand. Customer ka naman, eh.
Ay puwede pala 'yun. Oo nga po, eh. Ay puwede pala 'yun? Ah. Ay, puwede pala 'yon, kasi akala ko akala ko random lang, akala ko hmm. Hmm. Hmm, naku, hindi ko pa nata-try, ita-try ko po ngayon. <chuckles> Oo. Pero ano p hmm.
'Di ba? Try mo, try mo 'yon. Ganon, try mo 'yun Sa ano kasi, sa Inasal wala na, tala talagang malalaki ang manok do'n. Mm.
Ay wala na 'yun, hindi po puwedeng sabihin na ano, "'yung pinakamalaki nga pong part." Di <chuckles>
<chuckles> Ang tindi. <chuckles> Ang order ng mga anak ko do'n, alam mo?
'Di puwede 'yun. Ay, a ako pecho. Ah, ako pecho po, oo.
'Yung ano na, 'yung malaking plato. Isang manok. Hindi sa man mga anak ko hindi puwede. 'Yung malaking serving, may pans may palabok, may kanin, may manok, may alam mo 'yung parang fiesta, ano tawag nila do'n? 'Yon.
Hindi. Oo. Ah, 'yung ano na a a Oo, oo. Ah, may tawag po diyan, eh, basta 'yung isang bilao bilao. Bilao. Oo, tama.
Oo 'yun. Parang ano ba buffet na ata ito, eh, oh, parang isang tao. Eh, kasi nga, siyempre, mga kabataan.
Tama, tama.
Malalakas kumain, lalo 'yung 2 lalaking anak ko.
Hmm. <scoffs> Ay malakas po daw kumain ng lalaki, eh. Gayon talaga, 'di ba? Mm. Hmm. <chuckles> Naku, oo. Ano diet diet ang ma nanay, oo, ang anak gano'n din po. Hmm.
2 Eh, ka kami mag-asawa, natitira namin, sila pa tumitira no'n. <giggles> <chuckles> Eh, kahit siyempre. Pero ikaw sa ano sa tingin mo 'yung puwedeng gawin ng mga fastfood chain <sniffs> para maging mas abot kaya 'yung pagkain nila? Kung meron pang puwedeng ibaba kung sakali.
Mm. Hmm. Oh. Hmm, eh, sabi ko nga po kanina, 'wag naman, eh oh, 'pag nagtaas na sila ng presyo, 'wag naman nilang bawasan 'yung ano, 'yung 'yung kanin, 'yung laki nung kanin o yung yung kung ilang piraso 'yung manok. Oo, baboy at tsaka ano po siguro ewan ko meron po bang sa ibang bansa po kasi may mga 50% 'yung mga gano'n. Di sa Pilipinas yata walang masyadong gano'n, promo, meron po ba?
Mada mhm, 'yung serving. Ah. Hmm eh, sa abroad ako nakumpara comparison lang, ah, sa abroad kasi 'yung roasted na manok
Hmm. Hmm. Hmm, Hmm.

Mm.
'Di ba? Kasi 3- 2 ulam, 1 kanin may may gulaman na. 'Di ba, yu 'di ba, ganiyan yung mga typical na sine-serve do'n? Marami rin naman serving do'n 'di ba? Ayun fast food pa rin 'yun. 'Di ba sa masarap din do'n.
Ah, mm. Oo p Oo nga po. Oo. Oo. Mm. <clicks tongue> Tama. Naku! Masarap nga din po, kung gusto mo ng, lutong-bahay 'tsaka iba-ibang flavor may mga ano, may, may mga pagkain, na sa ibang bansa yung pagkain, mga Asian food, puwede kang kumain doon, may pansit.
HMm, parang lutong-bahay. Parang o hmm. Oo. May pansit. Oo, may kare-kare, may mga sha oo, basta 'yu halo-halo mamimili ka na lang. 'Di ba?
May tama. Opo. Hmm. Tama. Oo, kaso ako po ano, bihira, eh, bihira ako kumain sa fast food. Siguro 'pag may anak talagang maliit.
Hmm. Sa mga food court?
Ang ending talaga ano, eh, <chuckles> pinakamadaling choice ano, eh, sabihin na nating Jollibee, McDo, ayan Mang Inasal, iyon talaga yung pinaka madaling choice, eh. Madaling madali kasing, madali kasing ano, madali madaling pumili ng kakainin. Hmm.
<chuckles> Ay, oo yung mga mga Jollibee, McDonald's, no. Pinipilahan. Hmm. Oo, 'ando'n na, eh, 'no. 'Pag Totoo. 'Pag tayo mo sa counter, point mo lang "Eto, 2 nito, 1 nito." Okey na bayad, tapos.
Ayun na. Hmm, tama. Tama po, hindi na kayo magtatalo kung ano kakainin kasi pagka <scoffs> minsan fine dining "Ano ba kakainin natin? Ay ang ay ang mahal!" Ta's nag-co-compute ka pa, nag-co-compute pa po kayo, "Ay, teka mahal 'to, ay may drinks mahal 'to sa labas nalang tayo bumili ng drinks, ang mahal ng Coke dito." Kasi ganyan po kami. <laughs> Opo. Oo.
'Di ba? <laughs> Oo nga, bigyan ka ng isa napakalaking menu. <chuckles> Oo. Mm, totoo yan. Totoo 'di ba? Hindi, totoo naman. Siyempre, ang hirap kitain ng pera, eh, 'di ba? A unless milyonaryo ka, okey lang kahit magkano presyo. 'Di ba? Eh, sa mga pizza parlor nga hindi rin ako masyadong kumakain dahil ang mahal din do'n, eh.
Kaya nga po. Kaya Mm. Mm. Kayo nga kayo hmm. Kaya nga, ayan fast food din po 'yun mga pizza, mm. Mm, pizza, fast food din yata, oo pizza 'di fast food din po siya, oo basta mga gano'n mabilis, magawa.
Ah Fast food ba 'yun, yung mga, ah, Pizza Hut mga parang gano'n? Hmm. Pero hindi, parang hindi rin, ah, ang tagal maghintay ng pizza, ah. Ang tagal lutuin ng pizza, eh. <laughs>
Hindi din po ba? Ay, medyo matagal. Oo, pero considered as fast food po yata siya, eh, yung mga pizza ganiyan, oo. Pero sa hmm. Hmm. Ta matagal nga po 'yun. Eh, kayo po ba ano yung hinahanap niyo, na value sa pera niyo 'pag kumakain kayo sa fast food? Ano yung madalas niyo bang order? Yung
Puwede siguro. Maybe talagang willing to wait ka ro'n, matagal do'n. Palagay ko pare-pareho tayo ng ano niyan, ng preference niyan, eh.
Hmm. Hmm.